М, интересно. А вот с какие-то вот защитные вещи, типа репеллентов, там если вот ат если это поход вот в какой-то такой жаркий период и в вз возле воды, что-то такого плана?
Надо, надо. Конечно, конечно, репелленты- это очень хорошо, но на самом деле лучше всё-таки полагаться как-то на одежду.
Мгм.
Вот. У меня, допустим, есть костюм для походов, он в том числе включает в себя куртку с капюшоном и туда можно м москитную сетку прицепить и <chuckles> и, надев перчатки какие-нибудь, ты оказываешься целиком защищен от любого гнуса.
Так, ну-ка расскажи. А, да, это Ага. То есть Ага. Ага, это, получается, выглядишь почти как пчеловод, что ли?
Да, это вот очень похоже на костюм пчеловода, тока вместо шапки, с которой свисает эта сетка, у тя капюшон.
Ага. Ага. Слушай, ну, прекрасно, потому что это и защитит в целом от каких-то, возможно, там клещей, если это такой еще лес, еще, э, и в целом от от разных и комаров, и так далее, но всё-таки иногда-то одежда снимается. Слушай, а вот, а ты вообще в часто в походы ходишь, это какая-то часть твоей жизни большая или так время от времени со знакомыми?
Да. Ну, не часто, не часто. Ни нь ну, где-то вот раз в месяц, максимум. Раньше чаще ходил. Там каждую неделю старался выбираться. А щас вот раз в месяц, дай бог.
Мгм. А это какие-то походы ближе к реке, озеру и лесные или в горы? Как-то что-то такого плана, хайкинг?
Ну, это в общем по-разному. Да, это где-то и по лесам, где-то и по какому-то более сложному рельефу. Э, вот, я люблю как бы исследовать округу таким образом. Э, и поэтому, грубо говоря, там у нас есть некоторые, э, <grunts> консилиум, да, людей, которые вместе ходят в походы. Ну и мы там голосуем.
Мгм. Мгм. Окей. А, то есть у вас прям целая такая группировка, которая решает, раз выбирает место Ага.
Не, группировка это эт это серьёзно. У нас там группа друзей, которые там набираются обычно в компанию человека 3, вот, редко, когда нас до 5 доходит, и, ну, все как бы б имеют свои дела, не все могут собраться, поэтому как бы обычно втроем ходим куда-нибудь, так вот ненапряжно, на денек.
Ага. Так. Ага.